Okey lang kahit mainit oo, medyo late pala ikaw mag ano 'no magtanghalian.
Mm. Oo, ni kasi may ano sa'min dito may may ganap kasi dito sa bahay, may okasyon yan may nagce-celebrate ng birthday.
Ah, uy, oh, ay ang saya naman naku anong handa? <giggles>
Oo, kaya ayun. Madami kung ano-ano eh, pinagluluto nila may menudo, may dinuguan <chuckles> mga ganun eh.
Ayan, kaya naman naku tuwa tuwa ako 'pag maraming pagkain 'pag may mga ano nga may ganap 'yan lang minsan ang habol ko oo pagkain, ayan, ako ano lang naku pasensiya ka na naistorbo kita naman sa ano n'yo diyan, sa pa pa-birthday may tanong lang ako siyempre ano ngayon 'no, um, ga madalas tayong gumamit ng cellphone alam mo na, oo.
Mm. Oo, totoo yan. Oo, mm. Mm. Oo. Mm, mga teknolohiya mga ganun ano?
Totoo ano ba yung mga pagbabago sa mundo na nakita mo dahil nga yan sa teknolohiya?
Hmm, oo, ang gandang tanong ano kasi kung irerelate ko nga siya sa pagkain, alam mo di ba parang ngayon eh, di ba, ah, dati pag naghahanda tayo parang sa kahoy tayo nagluluto sa talyasi, ngayon meron ng ano eh mga electric meron na ngang iba-ibang naglabasan na di ba na ang dali na magluto minsan eh di ba may rice cooker na iba't ibang klase ng rice cooker tapos yung, air fryer d iba parang hindi ka na magpiprito ng sa mantika ngayon pwede mo ng gamitin sa air fryer, yung mga ganong tipo di ba parang isa nga lang siguro yun pero di ba parang sa sobrang, ah, paglipas ng panahon ang dami ng nagbago sa atin di ba sobrang umunlad na yung kabuhayan natin napadali dahil nga lang sa internet, sa cellphone sa mga gadgets di ba ikaw ba?
Oo, oo. Ah, oh. Oo. May air fryer. Ah, oo. Oo. Totoo. Oo.